Então, você tem que chegar quanto tempo você tem que separar da su do seu do seu tempo, para ficar lá em Parentins, pra participar do começo ao fim, e sair satisfeito?
Eu eu diria 10 dias, mas se você for 1 único dia você consegue aproveitar muito bem e entender o que que é o festival, é.
10 dias. Nossa que conversa maravilhosa, muito obrigada, eu aprendi tanto com você, você me tirou tantas dúvidas. Olha, muito obrigada, viu. Eu a você me deixou até mais feliz. Muito obrigada, viu.
Ah. <laughs> Ai eu que agradeço, adoro falar desse festival que eu amo de paixão, obrigada por perguntar, se tiver mais dúvidas estou aqui, espero que a gente converse novamente uma próxima vez.
Eu também, um obrigada, viu? Tchau.
Obrigada, tchau, tchau.